に、ちょっと家の前、家の20メートルぐらい前に「あ、着いた」と思ったら、そこに3匹のコヨーテっていう狼みたいなうん、私のこと、なんか、「なんか美味しそうな、こいつ食べれるかな」みたいな感じで、ちょっと襲おうか襲わないかなとかいう感じで、よんぷす。
や、ほう。 コヨーテてではい。 <laughs> うーん。 <chuckles> あ、え、コヨーテってそんな、ちょっと凶暴な動物なんでしたっけ？
こう、こえうん、ちゅていうか、うーん、あの、ん、凶暴ですよ。まい毎晩、時々、うあの、「ウオー、ウオー、ウサギ見つけたぞ」みたいな感じで叫んでますよ。うーん。
あ、そうなんですね。 へえ、そうなんですね。